あ、そうなんですね。でもね、今聞いていたお話だと、ね、ほんとなんか難しそうで、一般的にね、答えが出てくるっていうわけでもなさそうなので、すごくね、難しいですね。うーん。
え、うん。ええ。 そうなんですよ、割と国内だけで済む話だったら、ちょうもう、あの、YouTube で解説してしてる方も、結構税理士さんとかもう凄くあるので、その体験者の方たとかも詳しく解説してくださってるんで、ある程度見たら分かるんですけど、その海外だと、まあ、何て言うんですかね、色々やってらっしゃる方は、手続きされてる方はあると思うんだけど、いちいちそれを YouTube にしてみようとか、note に書いてみようとか、そうゆう方も割と限られてくるので、情報集めも大変ですし、事務所に聞くとなると、事務所の方もやっぱり、そ他の分かる担当者の方に聞いてくださったりとかするのに時間もかかって、もうほんとに煩雑なんですよね。
うん、うん。 うん。 はい。 うん。 うんうん。 うーん。 はい。 うん。 うん。 そうですね。 うーん、うん。 うん。はい。 うんうんうんうん。 そうなんですね。それはね、ちょっと簡単にこう解決しなさそうなので、いろいろ工夫しながらだと思うので、ね、大変かなって思うんですけど、何かあの、そのちょっと嫌だな、大変だなっていうので、あの体健康になんか不安があったりとか、そういうことはないですか？
ええええ。 うんうん。